Oye, fíjate que el otro día estaba aquí en casa, eh, tenía el día libre y dije: "Bueno, voy a empezar a hacer un poco de de quehacer, de limpieza", porque como que era algo que que ya me había puesto en mente desde hace hace varios meses, tengo la intención de de limpiar una una habitación en especial en la cual he ido dejando poco a poco a lo largo de los años, pues un montón de cosas, ¿no?, de cosas que voy sacando aquí, eh, no sé, de algo algo que voy cambiando en la casa y lo voy poniendo allá. La idea de ese de ese lugar es como dejarlo como cuarto de de visitas, pero está lleno de cosas que yo ya dejé de usar. Un montón de cosas que, eh tengo hasta cuadernos de la primaria ahí, creo, y y la verdad es que no sé no sé muy bien cómo cómo empezar a limpiar esto, pero, em, me gustaría como, mm, como empeza Empecé a sacar cosas que que dije: "Oye, pero, ¿esto para qué? ¿Para que lo compré, no? ¿En qué momento utilicé esto?", eh, algunas cosas que la verdad, ni idea de dónde salieron y se supone que todas esas cosas son mías, pero algunas ya no las recuerdo. Y y siento que que estoy como teniendo una vida un poco materialista. Mm, la otra vez me puse a pensar en que desde hace mucho tiempo, he he adquirido este hábito de compras por internet de de que compro cualquier cosa, o sea, no sé, cualquier cosa sin sentido y y que realmente después de un tiempo O sea, el el único, realmente el único momento en el que yo me siento bien, que siento que que esa compra me me me aporta felicidad es cuando estoy viendo ahí si ya me la mandaron si ya me la mandaron, es el único momento en el que me da felicidad de, ah, ya falta 1 día, 2 días, llega y ya, lo olvido completamente. Entonces, a mí como que estos 2 episodios en en especial me hicieron pensar en que que quizás debo de empezar a dejar las cosas un poco superficiales, las cosas que no que no tienen tanto sentido, y pues enfocarme en otras otros aspectos de mi vida que que que que que me hacen falta, ¿no?, la espiritualidad, ese tipo de cosas que he dejado tan de lado, entonces, pues me gustaría saber cómo cómo yo puedo vivir con menos y y más intención, eh, en la vida en general.
Guau, sí se escucha como un proyecto grande. O sea, como que es muy entendible. Es este cuarto que se vuelve el cuarto de la de las chucherías, como de almacén de todo menos cuarto, que ya ni puedes ver ciertas cosas. Qué bueno que te diste a la tarea como de organizar eso, pero también es poco a poco y también que te abriera los ojos como que te llegó esta epifanía de cierta manera de decir: "Guau, esto ni recordaba cómo cómo lo tenía, cómo lo compré o qué qué us qué usaba con es qué hacía con esto, y ya está ahí arrumbado". También es una muy buena reflexión la que tú mismo te diste como que tú mismo tomaste conciencia y hablaste desde tu interior de que Fuiste honesto al decir que las cosas que compras has agarrado un nuevo vicio, y creo que todas las personas últimamente. Desde la pandemia, muchas personas agarraron también como que el mismo hábito de comprar cosas en internet y precisamente es como que esta dopamina lo que te da, es cuando estás viendo, ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. Ya, ya está aquí y es de y ya cuando o desempacarlo hacerle el unboxing y después de eso ya no sientes nada, que es como una como es un es adictivo, hasta cierta forma. Compras otra vez para volver a sentir la sensación, valga la redundancia, de que estás esperando algo y cuando llega, lo desarmas y ya, es todo y es un ciclo vicioso. Pero tú es como todo, cualquier tipo de adicción como que ya te diste cuenta que tú mismo te hablas con la verdad. Y eso es lo que realmente te atrae de comprar y adquirir más cosas, pero justamente, antes de pasar a a esta parte, las cosas que ya tienes arrumbadas, ¿tú tú piensas que todavía s son útiles para desecharlas completamente o piensas venderlas o cuál es tu plan, más o menos, como para las cosas que tienes ahí en el almacén?
Ujú. Sí. Ujú. Oye, pues mira, eh, justamente ahí, esa es la pregunta interesante, ¿no?, que dentro de mí, yo pienso que todavía son útiles. O sea, una parte de mí dice: "Ah, sí, esto no, esto sí sí sirve, en algún momento lo voy a usar, en algún m momento voy a usar esas raquetas que compré hace un montón de años y que no tengo ni con quién jugar. En algún momento voy a usar estas pesas que están ahí abandonadas y nunca las instalé". Eh, ¿y sabes?, o sea, e e creo que muy en el fondo, en el fondo me doy me me he dado cuenta que realmente nunca voy a usar esas cosas, o sea, que realmente, eh, sólo están ocupando ahí un espacio y y y deja tú el espacio, están ocupando una parte de mi de mi cabeza, ¿no?, una preocupación porque ya me pongo a pensar en que, "Ay, pues ya tengo esas raquetas, debo de empezar a buscar un lugar donde usarlas", ¿no? "Tengo esas pesas, pues debería empezar a hacer ejercicio. Tengo esta cosa que nunca he utilizado, pues, debería de de ver cómo de qué manera lo puedo, la puedo estrenar", ¿no?, porque hay muchas cosas que están ahí que no, no utilizo. Eh, mira, por ejemplo, lo que te digo, los de los cuadernos que tengo ahí arrumbados, un montón de cuadernos que que la verdad, yo los guardé con la intención de de que algún día los iba a consultar, pero ese día nunca va a llegar. O sea, lo dudo que vaya yo a consultar un cuaderno de la primaria. Entonces, imagínate la cantidad de cosas que tengo ahí y y no sé, o sea, no sé qué cómo podría empezar yo a desechar este tipo de cosas. Yo creo que mira, para venderlas. Sí, seguramente sí ha de haber más de de un objeto ahí que es que es vendible, y que es interesante. Pero a mí lo que me interesa es dejar dejar, eh, de lado todas estas cosas que ocupan una mente un un perdón, un espacio en mi mente, y enfocarme más en lo que es realmente, ah, realmente importante, ¿no?
Sí, precisamente, eh, lo comentaba porque en este camino de encontrar qué es realmente importante, es también apreciar el valor de las cosas. Hay cosas esto es falso, es como como que siempre es esta esta falsedad, es una frase que todos dicen, como, "Ah, voy a guardar este short que no me queda, que está 3 tallas abajo cuando baje de peso, o voy a usar esto esta herramienta, esta cosa oxidada en algún punto", y es como el proceso, es como la primicia, la primicia para empezar como a acumular cosas que no vas a ocupar. Eh, bien, hay hay un estudio de hecho, de lo que no ocupaste en 1 año no lo vas a ocupar en el siguiente, es como que ese ciclo. Ah, no te hagas a la idea de aferrarte también a las cosas, es parte también de cambiar el hábito, pero también reconocer las el valor o cuando tú quieres como vivir de cierta manera con más intención, también tienes que reevaluar. Ya sabes que tienes una adicción, por así decirlo, ¿no?, como un mal hábito de comprar cosas en línea que luego no ocupas, pero también, si ya tienes esa cosa, ah, realmente haz una ala análisis de, sí lo voy a usar, sí, honestamente sí, que existen también las pesas de que si vaya a hacer ejercicio y si no venderlas, pero no desecharlas luego, luego, si es algo que sí compraste y solo ocupaste una vez, porque también empieza esta esta falsedad de que okey, vivo con menos, pero acumulé mucha basura que era ni era basura, eran cosas servibles que tenían como que, de cierta manera, todavía eran útiles y alguien más las pudo ocupar. Pues, eh, yo preguntaba por el hecho de venderlas y venderlas también les sigue dando su utilidad y aparte de que retribuye al ah, de forma en dinero a lo que tienes, no precisamente material. El dinero no solo compra bueno, pues sí compra cosas, ¿no?, pero ah, también comida, servicios y cosas así, o si no ves que tenga una utilidad de vida o no estás tan pensando en, ah, voy a voy a ganar tanto, ta, ta, ta, ta, ta, puedes también ocupar la opción de donarlo, lo que no es útil para alguien puede ser útil para otra persona y volvemos a lo mismo de que la basura de otros es el tesoro de muchos y también te va librando de apreciar las cosas.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. Okey. Sí, tienes tienes razón, porque creo que es importante empezar a sacar estas cositas, como a dar estos pequeños pasos, ¿no?, a preguntarte si realmente es útil lo que estás o por sacar si lo vas a usar realmente, si tiene un sentido en tu vida, eso como empezar por esos pequeños pasos. Y y también, em, creo que que que tienes mucha razón cuando dices, eh, esta parte de, em, de que quizás algunas cosas que yo considero no considero del todo importantes, pues, pueden servirle a alguien, ¿no?, pueden hacerle útil a útil a alguien, por ejemplo, las pesas, me imagino que, <sighs> ay, la verdad es que yo no las voy a utilizar, ya estoy seguro. Y llevan ahí no sé cuántos años y yo nunca las saqué, nunca las utilicé, ni me acordaba que las tenía ahí hasta que, mm, fui y me asomé. Entonces, eso es un indicio, pues, para s yo creo bastante válido de de de que esa, eh, ese tipo de cosas, pues, no las necesito en mi vida, ¿no? A final de cuentas, no por eso no, porque no voy a usar las pesas, eso no quiere decir que mi vida sea sea muy sedentaria, ¿no? Al contrario, la verdad es que me me activo, camino mucho, ando en bicicleta, pero quizás las pesas en este momento de mi vida no sean mi principal eh, algo que me atraiga particularmente, ¿no? Yo creo que por eso voy a empezar a sacar un poc poco a poco las cosas y ver si al hacer toda esta limpia en en mi en este cuarto del que te platico. Pues, sí puede tener un doble propósito, ¿no?, mm, sacar, eh, todos esos objetos que no necesito, vivir con menos y y al mismo tiempo, pues, ser útil, ah, quizás a una, no sé, a algui a serle útil a alguien, ¿no?, alguien que que puede ocupar esas cosas y que Y que le va a dar uso porque, al final de cuentas, que que que estén ahí tiradas, arrumbadas, pues, no tiene mucho sentido a que alguien, pues, sí realmente se interese en en ocuparlas, en sacarles provecho, yo creo que eso es mucho más válido y y tiene Lo mejor de todo, es que hay una pequeña hay un guarda una intención, ¿no?, al final de del día guarda una intención de de utilidad que me puede beneficiar a mí en el sentido, yo creo que hasta espiritual, decir: "Ay, bueno, pues esto, eh, yo que pensaba tirarlo y esta persona lo va a utilizar". Yo creo que eso ese sentimiento es es muy grati gratificante.
Diste totalmente en el clavo con el hecho de vivir con menos, porque al deshacerte también de las cosas y hacer esta autorreflexión de realmente lo ocupo o realmente no, como con las pesas, poco a poco te vas desapegando de las cosas que realmente no tienen utilidad en tu vida, pero dándoles todavía un ciclo para que alguien más los ocupe, no tirándolos completamente con la basura, lo cual te ayuda a vivir con más intención de cierta manera, ¿no? A no ser tan materialista de que, "Ay, ya no me sirve, lo tiro", pero le sirve a otra persona, lo cual es un enfoque que también quieres ver. Y sí, estás completamente en ese camino de que ya estás analizando lo que sí ocupo, lo que no y, a la vez, al reducir, vas a ta también es como una limpia de que te vas a dar cuenta de que no necesitas tantas cosas para ser feliz. A veces hay personas que sí, totalmente respetable, pero tal vez en tu estilo de vida, en tu perspectiva, en tu camino que quieres, no, y también está correcto.
Ujú. Sí, sí, muchísimas gracias. Has hecho que que bueno que me tenga más ganas de de empezar con esta limpieza, pero también que esa limpieza, pues, tenga un sentido doble para poder darle un segundo uso a aquellas cosas que yo ya no, definitivamente ya no voy a utilizar y, pues, encontrar un poco de sentido en eso, ¿no?, en esa pequeña acción, sobre todo ahora que se viene, pues, navidad, no sé, igual y me doy por ahí una vuelta a una asociación o algo por el estilo y, bueno, te agradezco muchísimo por haberme escuchado.
No, un placer, descuida, hasta luego, bye.